مع ظهور المنصات، منصات التواصل الاجتماعي، آآ، ممكن تقول لي إزاي اتغيرِت عادتنا في متابعة التلفزيون؟
بُصّ هو يعني الز التلفزيون زمان كان هُم قناتين <laughs> وكنا بنتفرج على حاجات معينة، وكلّنا بنتفرج على الحاجة في وقت واحد، مسلسل واحد الساعة 21:00 معروف الحاجات دي، آآ، يوم الجمعة بقى الحاجات بتاعة الصبح ال بتتفرج ع كانت الدنيا كلّها كلّنا بنتفرج على نَفْس الحاجة في نَفْس الوقت تقريبًا وكده، مع بقى منصات زي بقى نتفليكس، شاهد، الحاجات دي كلّها، الحاجات اللي بقت مستحدثة الجديدة دي، آآ، لأ الموضوع بقى مختلف خالص، الدنيا بقت بتتفرج على الحاجة في الوقت اللي أنت عايزه، توقّف في الوقت اللي أنت عايزه، عندك يعني كان زمان لو أنت ضيّعت الحلقة خلاص مش هتشوفها تاني غير بقى لمّا يبدأوا يعرضوا المسلسل تاني <laughs> كمان شهرين 3 كمان سنة وتوصل لنفس الحلقة تاني، أو تشتريها بقى على شرايط فيديو والحاجات اللي كنا بنعملها زمان دي. فلأ هي العادات اتغيرت خالص والتجمعات اتغيرت خالص، وما بقيناش نتجمّع بقى زي الأوّل على يعني أنا أفتكر أنا وأخواتي زمان كنا الساعة 21:00 دي آآ، كلّه بيسيب اللي في إيديه ونيجي نتفرج على مسلسل الساعة 21:00 ده معروفة. <laughs>
فعلًا صح. تمام. فعلًا صح. فعلًا. ده حقيقي فعلًا. طيب بالنسبة للأجيال القديمة بقى زي جُدودنا وأمهاتنا وكده، هل الموضوع ده أثّر فيهُم برضه، والّا وهل تأ التأثير ده كان سلبي بالنسبة لهم؟
إمم. يعني هُم في وفي. في اللي اتغير أوي، في اللي هو بقى د بيغ عاني عايزك تضبط له ال الح قنوات عايز ت يبدأ يقلّب إزاي، يبدأ يعمل إزاي تشرح له ولو الموضوع عجبه بتفرق بصراحة من شخصية للتانية، في ناس ما لهاش خُلق وهُم عايزين التلفزيون العادي عايزين كام قناة فيها ك يعني يقولوا لَك "سيب لي القناة، سجل لي القناة بتاعة كذا والقناة بتا" وعايز لسّه عايشين في الوقت القديم ده شوية ف بتفرق في كده وفي كده بصراحة، يعني أنا شُفت ده وشُفت ده، يعني شُفت الاتنين.
يعني تفتكر مثلًا ال ال ظهور المنصّات وزَي ما أنت ما قُلت إنه يعني بقيت عايز تتفرج على حاجة فبتلاقيها ف بشكل أسرع بكتير، من غير إن أنت تستنى التلفزيون. هل الفكرة دي في حد ذاتها، يعني تأثيرها كان سلبي، إن هي بَعدِت الناس شويّة عن بعض، والّا ليها جوانب إيجابية؟
إمم. هي بقت أ لأ، هي أ يعني جوانبها الإيجابية إن أنت ما بقيتش يعني مُقيّد. مُمكن تتفرج من على موبايلك وأنت قاعد في المواصلات، مُمكن تعمل مش عارف إيه، مُمكن وأنت زهقان تقلّب على حاجة، مش محتاج إن أنت تقلِب يومك كُلّه أو تضّايق إن حلقة فاتتَك، ليها مميزات طبعًا. بس هي برضه يبقى على الجانب التاني ل يعني هي بعتت الناس آه حرفيًا يعني، ما بقاش بقى كُلّنا بنتجمع في يعني كانت ن دلوقتي التجمعات بقت صعبة مش زي الأول بقت المشاغل الحياة اللي بتضغطَك والحاجات دي. كانت أظن لمّا أنا كنت باشوف أهلي كُلّهم بيتجمّعوا في نفس الوقت، أو إحنا واخواتي نتجمّع في نفس الوقت، أو الحاجات دي. كانت شِبه أ يعني مش إجبار بس كانت حاجة كُلّنا فعشان عارفين إن هي ما فيش فرصة تانية أو كده، فكانت مخلّيانا نبقى موجودين في نَفس الوقت دايمًا. فَبنب بنشوف نَفس الحاجة، مُمكن تتكلم مع ناس زماي
إمم. آه، ومُمكن تكون بتقرّبَك فعلًا. يعني هي مُمكن تكون بتقرّب ال بتقرّب ال يعني بتحس بقى بال بالشعور العائلي أكتر، وأنت بتشاركهم فيلم أو أغنية أو يعني، أيًا كان بقى على التلفزيون فاهم، بيبقى الموضوع لمّة كبيرة أوي.
آه. آه، وبنبقى كُلّنا شوفنا نفْس الحاجة، أنت حتى زمايلك في المدرسة بتاع كده، أو أي حاجة كُنّا بنرُوح نحكِي لبعض، شوفت اللي حصَل إمبارح في الحلقة ومش عارف إيه، وكُلّنا بنبقى ع عندنا نفْس الموضوع نتكلّم فيه. إنما دلوقتي ده يعني كل فين وفين بقى لمّا تلاقي حد شاف اللي أنت شوفته، والَّا بيتفرّج على اللي أنت اتفرّجت عليه، والَّا تلاقي حد تتناقش معاه. ف فيعني هي
فعلًا صح. طيب تفتِكر الأجيال الأجيال الجديدة، يعني ش أ هل عندهم، تفتِكر ممكن يكون عندهم نفس الن هيفهَموا قصْدي نفْس النوع ده من المشاعر اللي أنت حسّيتها أيام التلفزيون، وأيام الأبيض والأسود؟ مش هيفهَموها أصلًا، مش هي
امم. ما أظُنّش بصراحة يعني، أظُن إن هُم دلوقتي بقوا خلاص، يعني هو الموضوع بالنسبة لهم م كمان ما بقاش ليهم خُلْق أوي، ي يعني السينيمات ما بقِت بالنسبة لهم حتى مش زيّنا، كنّا بنحب نخرُج بَعد الفيل ب يعني لولا إن في أفلام كويسة ما بتتعرِضش غير على السينما أو كده، هُم ما كانوش هيهتمّوا خالص بالموضوع، غير المنصات دلوقتي دي بقت تنتج أفلام وبتعرِضها على المنصة مباشرةً، ما بتخشِّش السينما حتى. فهُم حتى الكسل
يعني المنصة دي احتَوت البني آدم؟ يعني احت احتَوت الجيل ده أكتر من أي جيل تقريبًا.
هي يعني ربِّت فيه حاجة، إن أنت مش مرتبط بمكان، أو مش مرت أنت ممكن تعمل الكلام ده من على موبايلك، م تخُش على الأك أنت رايح تزور واحد صاحبك، أنت ممكن تفتَح الأكاونت بتاعك على جهازه، وتتفرّج على اللي أنت عايزه. الموضوع بقى فعلًا يعني براحتك بقى إن أنت تعمل الحاجة، فما بقاش فيه ترابُطات، ما بقِتش أصلًا موجودة، هي ممكن تبقى حاجة ما كانتش يعني هو كُل اللي هُم هامِمهم منصات زي التيك توك، والفيسبوك والحاجات دي وكده، هي خلِّيتهم أصلًا في البُعْد ده، يعني هو الجيل اللي ما شافش الفرق هو مش عارف هو فقد إيه، يعني هو مش شايفين أصلًا
آه، هو ما اكتسبهوش عشان يَفقِده ده ده قصدك يعني؟
بالضبط، بالضبط، فهي يعني يعني بالنسبة لهم الموضوع مُريح جدًا، آه السينيمات لسه موجودة، الأفلام لسه موجودة، الحاجات دي لسه موجودة، بس هي بقِت ترندات أكتر، وهو بيستنّى فيه كتير أوي بقى يشوفهم، بيقول <tsk> لمّا تبقى تنزِل على شاهد، لمّا هيبقى ينزِل على مش عارف إيه <tsk> يعني هو أصلًا ما بقى يكسِّل يرُوح السينيما، أو يعمل أو مع إنها كانت خروجة لينا، وخروجة وبنحب نعمل ونتفاعل و آآ فيها وكان مكان نتجمّع فيه أو الحاجات دي، ما بقِتش طبعًا بالقوة بتاعة الأو زمان خالص.
آه، ده حقيقي. امم. امم. طيب يعني تفتكر مثلًا المنصات ممكن تعمل الموضوع ده ك كبرنامج مثلًا يقرّب الناس، والّا هي مكسبها إن هي ت تستحوذ على الفرد كنَفسه ك كمشاهد؟
هي ب طبعًا بإن هي تديك بقى حاجات كتير تتفرج عليها، إن أنت لو زهقان من النوع ده تلاقي النوع ده، لو أنت عايز ده، لو أنت مستني ده، إحنا نبقى أول منصة نزّلنا الفيلم، اشتروا حقوق الفيلم، فأنت تشترك، فيخلّي ناس كتيرة تشترك، الموضوع تجاري بحت، هو ب ولا هاممهم أنت فت آآ، ترفيهك ولا وقتك ولا الحاجات دي، هو الموضوع تجاري مش أكتر يعني، آآ، في الآخر خالص أنت بتساوي عندهم الش تمن الاشتراك بتاعك، فهُم بيحاولوا يقنعوا أكبر عدد من الناس إن هُم يشتركوا وإن هُم يدفعوا ال شهريًا الفلوس الشهرية والحاجات دي وكده، بالمفاهيم الجديدة بالموضوع ده، ما ال بيعملوا حاجات تجارية مبتذلة جدًا بس علشان إ وبينتجوا حاجات مبتذلة جدًا علشان إفيهات وترندات، مع إننا هُم عارفين إن هي هابطة، بس هي هتجيب كومكس، هتجيب شوية ضحك، هتجيب شوية هتجيب خ حتى الدعاية السيئة بقت مفيدة بالنسبة لهم، لإن اسم المنصة بيتكرر كتير.
امم. امم. طيب أنا أنا عندي سؤال بسيط بس يعني، آآ، لمّا كنا بنتفرج على التلفزيون زمان- زي ما أنت ما قُلت- كان بيبقى في جو عائلي وكان في تشارك، وده كان بيخلق معايير للسينما إ ما ينفعش تتجاوزها لإن كُلّ العيلة بتبقى بتتفرج على نَفْس الحاجة، تفتكر المنصات يعني عارفة إن خلاص بقى إحنا استحوذنا على فرد بذاته فالمعايير نَفسها ممكن تكون اختلفت؟
إمم. إمم. بالضبط. بالضبط. إمم. هي د هو ده اللي حاصل دلوقتي ما بقيتش رقابة زي الأوّل، بقى في حاجات كتيرة أوي ما بقيتش تنفع تصلح للمشاهدة العائلية، وبقى يكتب لك كده في الأوّل "هذا العمل لا يصلح للمشاهدة العائلية" مش عارف إيه، فهو أصل
ده أثّر على الأجيال الجديدة من حيث الأخلاقيات زي زي يعني ده ده اللي أنت متصور ده يعني؟
طبعًا، مع ال في ناس كتير أوي بتتأثر بالأفلام والمسلسلات، في ثقافة ناس بتتأثر بالأفلام والمسلسلات، كان في هوجة كانت في فترة بتاعة أفلام محمد رمضان ومش عارف إيه، وإزاي أثّرت على الناس وخلتهم كلّهم يعملوا زيه والحاجات الغريبة اللي هو بيعملها في الأفلام وكده، التأثير بيبان في الشارع، الأعياد، الخروجات، الناس، سواء بقى بالإيجاب أو السلب، في حاجات كتيرة بتبقى كويسة طبعًا، بس للأسف السيئ بقى أكتر، والإنتاج بقى شَرِه جدًا إن هو ي ي يقعد يدّي لك علشان أنت لازم تلاقي جديد دايمًا، وإلّا هاتزهق أو مش هتجدد اشتراكك.
إمم. إمم، طيب أنت نَفسك بت بتقاطع المنصات، والّا يعني عادي مُتقبّلها في نطاق معينة؟
فيملا وخلاص. لا لا باستخدمها بصراحة، وب بس باستخدمها مش هج مش هانكر يعني، بس أنا الفكرة إن إحنا يعني أنا شايف إن أنا وزمايلي، وصحابي إحنا عندنا وَعي شوية آآ، عشان إحنا اتربينا على أُسس معينة أو حا إحنا عارفين الخط الأحمر فين، فأنا أعرف أفلتر الحاجة، أعرف إن أنا أعمل أشوف إيه وما اشوفش إيه، آآ، عندي حُب للسينما لسه، عندي مش عارف إيه بادوّر على ده، باستخدم ده، بابقى متارجيت حاجات معيّنة، ما بامشيش ورا تريند، يعني ما افتكرش إن أنا اتفرجت على أي حاجة علشان هي تريند، يعني الجيل بتاعي ما اظنش إن هو بينسى آه.
إمم. ده جميل فعلًا. إمم. آه يعني أنت معاييرك بتنقّيها ليها علاقة بالفن نَفسه.
في علاقة بإن أنا شايف العمل ده فيه إيه بتاع إيه، لكن الحاجات بقى أصلًا من قبل ما تنزل وأنت تشوف التريلر بتاعها، وحاجات است يعني برّا خالص المجتمع بتاعنا، وبيفرضوا أجندات دلوقتي والحاجات بقى موضوع بقى غريب جدًا، و وهجومات سياسية وحاجات كلّها فحاجة كلّها بقت خلاص بقى اللي معاه فلوس هو بيمشّي بي بيخ بيعمل غسيل دماغ بالشكل اللي هو عايزه اللي هيفيده اقتصاديًا، فدي حاجة ما تهمنيش خالص، ويعني عند أ يعني كويس أوي إن أنا حضرت الفترة اللي أنا كنت شايف الموضوعات دي بتمشي إزاي بشكل أنضف، فبالنسبة لي الموضوع لأ، يعني سهل إن أنا أتحكم فيه وإن أنا أشوف أنا عايز إيه وبتاع، وإن أنا ما أبقاش باجري ورا ترند ولا حاجة، ولا علشان ضحكة مبتذلة، ولا تنمر، ولا الحاجات الغريبة اللي بقت تظهر، والمصطلحات الغريبة، لا لا لا.
فاهمك فاهمك. إمم. والله يعني ده جميل فعلًا، بس تفتكر أنت بقى عندك خُلْق للتلفزيون والّا يعني ما بتتفرجش عليه أصلًا دلوقت؟
إمم، <laughs> لأ بصراحة خالص، ما بقيتش آآ، مرتبط بالتلفزيون خالص، لأن برضو ما أظن دي يعني شفتها في بلاد برّا التلفزيون لسه ليه قوة إنتاجية وبيعمل حاجات ك حلوة، ويجيب مذيعين مشهورين، وبيجيب برامج معتمدة، وبيعمل حاجا بيعمل بيبذل مجهود، لكن عندنا في مصر الموضوع تراجع بشكل كبير جدًا، الاهتمام بيه بقى
يعني في مصر تفتكر إن
ترَاجَع جدًا ما بقاش في إهتمام بيه خالص ما بقاش يعرف ينافس القنوات الفضائية، ما بقاش ي يعرف ينافس ال المنصات، ما بقاش يعرِض حاجات جديدة ما بقاش يعمِل حاجات مخصوصة وم ويصرِف عليها في إنتاج مع إن ف ففقد أهميته كلها بصراحة.
إمم. طيب تفتكر ال التليفزيون زمان والّا دلوقتي؟ يعني ماسبيرو زمان مثلًا هل تتقارن حاليًا ب ب بماسبيرو دلوقت؟
إمم. امم، لأ زمان كان في آآ، فعلًا كان في رُقيّ في الحاجات اللي بتتعرض، كان في فعلًا كانوا بيحاولوا يوجّهوا جيل واعي، جيل فاهم، جيل وبيعرضوا برامج فعلًا كانت إحنا كنا بنتفرج على عالم الحيوان يا راجل بعد الصلاة، وبنتفرج على العلم والإيمان والحاجات الغريبة ال آه يعني برغم إن إحنا كنا صغيرين في السن وإن يعني ده كانت الحياة و تعالى هات هات لي آخ حد في أي مولود دلوقتي في السن العمري ده بيتفرج على الحاجات دي بالنسبة له، بالنسبة له ك لا لا يعني المحتوى العلمي والحاجات بقى المفيدة والحاجات دي مش موجودة، مش موجودة فعلًا ولا ب يعني الإنتاج بتاعها ضعيف جدًا، مع إن تشوف قنوات بقى زي National Geographic والحاجات دي بقت تطور من نَفسها إن هي تعرض الحاجات دي بشكل جميل جدًا، وبتعمل مجلات وبتعمل كده، طبعًا مش هي مش يعني تفرق من بلد لبلد يعني برضو أنا شايف إن هي تأثيرها في الوطن العربي ضعيف، بس أنا باشوفها برّا لأ الناس بتحبها، الناس بتحبها وشايفاها ونتفليكس بقيت تعرض حاجات منها ومش عارف إيه، وكُلّ الحاجات دي بقت موجودة على شكل documentaries مصروف عليها، لأ، والإنتاج والvisual effect والحاجات دي، هُم مهتمين إن هو يعني يخلّوا في ثقافة شوية في الموضوع، يبقى في شوية ما ينفعش إنّه يبقى كلّه ابتذال.
صح فعلًا. آه، ما فيش لأ. آه ده حقيقي، إمم. طيب هل في برنامج مثلًا على التليفزيون أنت ب يعني بيوحشك مثلًا بتبقى حابب ت تتابعه بتاع والّا؟
عالم الحيوان حقيقي كان نِفسي نِفسي يرجع، <giggles> كنت باحب أوي أطلع من الصلاة بسرعة جري عشان ألحق أشوفه، كان <laughs> من الحاجات اللي أنا مفتقدها جدًا في حياتي.
يعني أعتقد إن في.
آه بالضبط، كانت زك بصراحة يعني ح يعني بح يعني أظن هي Nostalgia جزء منها يعني، بس يعني كانت كانت الحياة أبسط من التعقيدات الكتيرة أوي بتاعة المنصات دلوقتي والأوبشنات الكتيرة اللي أنت ما تعرفش هي م هدف من وراها إيه؟ هل هي فعلًا حاجة لذيذة وخفيفة كده وبتسلي يومك، والّا هي حاجة مقصود بيها إن هي تزرع أفكار والّا إيه، م بقى بقى الموضوع في ضباب كده، ما بقاش واضح زي زمان.
إمم. فعلًا أنا بجد يعني استمتعت بالكلام معاك، واستفدت كتير من وجهات نظرك، آآ وهي كلها حقيقية الصراحة يعني، وأنا أتمنى إن إحنا ن نتشارك حوار تاني إن شاء الله.
أكيد طبعًا أكيد، وأنا انبسطت جدًا برضو وأكيد هنتكلم تاني مرة تانية.
شكرًا ليك.